อ๋อ เหรอ? เออ เป็นคนที่ แบบว่า เออ เขาเรียกว่าไรอะ น่า น่าติดตามอยู่เนาะ คือแบบว่าอยากจะรู้ เลยว่า ชีวิตในอนาคตเป็นยังไง? อะไรอย่างเงี้ย เออ
ใช่ อ๋อ ใช่ ใช่ไหม? เราก็เลยรู้สึกว่า เออ ถ้าเราไปกับเพื่อนคนนี้ 2 คนน่ะ เรา เรา เราน่าจะไม่ไหวอะ เราอาจจะต้องแบบ เออ เราขอ ตัว เพราะ ว่า เราไม่อยากอยู่ในบรรยากาศอึดอัดแบบนั้นอีกอะ เราก็ เจอเพื่อนเราก็อยากสนุกสนานน่ะ เราไม่ได้อยากจะไป แบ้ด แบบ ไปเดินข้าง ข้างหุ่นยนต์สัก สักตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยมี ชีวิตจิตใจ อะไรแบบนี้ ในความ คิดเรา
เออ เข้าใจ อืม ๆ เออ จริง ๆ แล้วอย่างเงี้ย น้องให้เขาถ่ายรูปให้ ให้เขาทำนู่นทำนี่ให้ เขาทำไหม?